Ah yok, şu an almıyorum. <chuckles> E, şöyle, yani zaman içinde, eskisi gibi, ııı, yani ekonomi, eee, ki kaygılarım olduğu için, hani, evde olan bir parçamı giymeyi tercih ediyorum. Öyle bir elbisemi, pantolonumu, eskileri giymeyi, tercih ediyorum. <clears throat> Bir de ben
<chuckles> Evet. Çok haklısın. Evet, evet. Ya, çok haklısın bu konuda.
Hı hı. Ya, bir de bence yaşla da değişti. Hani, bir çocuğa bir bayramlık almakla hani, büyük <chuckles> birine yani b bayramlık alması arasında fark var. Hani, ııı, yani ben o zaman hatırlıyorum; annem mesela hani, bayramlık çok almazdı kendine, olan şeyleri giyerdi.
Kesinlikle. Siz Ay, ııı, çe ve eee, sizlere galiba çocuklara yani seninle kardeşine, eee, muhakkak alıyordur. Küçük bir parça da olsa, dediğin gibi kendisini ihmal etse de, çocuklarını düşünüyordur.
Evet, evet. Yani, biz her zaman mesela, bize yeni ayakkabı alırlardı. İşte özellikle kı bir tane kırmızı ayakkabı almıştı, bayramda, eee, annem bana. Yani o ayakkabıları hâlâ hatırlıyorum. Evet.
Hi! Evet. Unutulmaz, kesinlikle, tahmin edebiliyorum. Eee, peki hep böyle mesela, çok güzel anlattın. Yani, inan o anlara gittim. Yani, harikasın. Eee, peki, seni zorlayan hiç bir anı var mıydı, bayramlarda? Hani, ya aslında şunu da istemiyordum ama işte halam ya da dayım amcam işte bunu zorluyordu ya da babaannemle bununla karşılaşıyorduk filan dediğin, bir böyle seni zorlayan ya da üzen bir an oldu mu?

Evet, evet. Yani bu teknolojinin gelişmesiyle, bu dijital dünya arttıkça insanlar birbiriyle daha az sohbet eder oldu. Iıı, yani yaşadıkları anın tadını çıkaramıyorlar. Iıı, evet, yani bundan da tabii bayram günlerimiz, bizim geleneklerimiz de etkilendi. Yani, ııı, dolayısıyla bu dijitalleşen dünya bizim geleneklerimizi etkilemiş oldu. Eskisi gibi değil bayramlar yani.
K evet. Yok. Tabii. Kesin. Kesinlikle! Yani eski ben, ııı, yani son zamanlarda hiç böyle duymamıştım, bu kadar, ııı, işte sofralar hazır ya da özel kıyafetler aldık ya da bayram namazına gittik, ııı, dediklerini. İnan çok hayretle seni dinledim ve çok etkilendim eskilere götürdün beni çok teşekkür ederim. Iıı
Evet, evet. Evet, ben de öyle. Yani seninle bu konuşmamız, ııı, bana yaşadığım o sıcak, ııı, tatlı bayram günlerini hatırlattı.
Evet. Cevizli baklavayı hissettim diyebilirim.. <giggles>
<chuckles> Kesinlikle! Ben de öyle ya. Hatta, ııı, seninle konuşurken bir an içimden şunu düşündüm, yani keşke şu an o günlere gidebilsem de, hani o elimde, ııı, baklava tabağı olsa da, o baklavadan, ııı, ısırıp o ko baklavanın kokusu, o sıcak ortam, ııı, harika. Yani çok isterdim o günlere şu an gitmek.
Evet. Değil mi? Çok doğru. Bazı zaman, eee, elimizdeki imkânların kıymetini bilmiyoruz ve, eee, ne zaman zaman geçtiğinde ya da onu kaybettiğimizde ah keşke, eee, demek insanı üzüyor. Iıı, keşke bayramlar, ııı, senin anlattığın gibi şu anda da yaşansa. Çok güzel bir, ııı, deneyim paylaştın benimle. Çok teşekkür ederim, inan, ııı, geçmişi yaşamış gibi, ııı, oldum. Iıı, çok teşekkür ederim bu sohbet için.
Keşke! Evet ben de çok isterim.

<smacks lips> Üzen değil de bazen, eee, şeyden rahatsız oluyordum, yani, eee, gitmek istemediğim yerler oluyordu bazen. Çünkü, şey, eee, işte, böyle, eee, orada sohbetin akmadığı, ııı, yani, z muhabbetler zor geçen ama gitmek zorunda olduğumuz, mesela aile büyüğün olduğu için gitmek zorunda olduğumuz bazı, ııı, e, ziyaret etmemiz gereken yerler oluyordu. Onlara zorla giderdim.
Evet. Zor geçen muhabbetler. Evet. Evet, haklısın. Evet, orada el öpmeler belki oradaki muhabbetler, tavırlar seni rahatsız etmiş olabilir.
Aaa Evet, hatta annemle babama şey derdim, "Ya, uf, oraya gitmeyelim lütfen." falan derdim. "Olmaz, işte, ayıp olur." Eee, bizim zaten geleneğimize "ayıp olur" vardır. Eee, o noktada, ııı, giderdik. Hani, çok mutlu olmazdım oraya gittiğimde. Zamanın geçmesini isterdim bir an önce. Ama zaman geçmezdi. Eee, ama giderdik, ne yapalım? Hani, sonuçta bayram, bizim bir geleneğimiz. Eee
Evet. Evet. Evet. Tabii ki de, tabii ki de. E Buradan şuna bağlamak istiyorum aslında. Bu gelenekler, ııı, dedik ya, biraz artık, ııı, eskisi kadar yapılmıyor ve, ııı, daha köreldi. Bunu nasıl yorumlarsın, yani, iyi mi, kötü mü? Iıı, yani, eskiden bu kadar, hani, teferruatlı yapılıyordu ya da hep aileler bir aradaydı, sofralar kuruluyordu, hâl hatırlar soruluyordu ya, bu özlemler güzel miydi? Bunlar olması lazım mı? Devam ettirmeli miydik aslında? Eee, sence m nereye gidiyoruz ya da neden böyle olduk?
Kesinlikle. Kesinlikle. E, kesinlikle. Ya, şimdi, ııı, bu bizim bir geleneğimizdi, bayram geleneğimiz. Yani, bunların devam etmesi gerekiyordu. Neden? Zaten, eee, günlük koşuşturma içinde insanlar birbiriyle yeteri kadar sohbet edemiyor, yeteri kadar bir şeyler paylaşamıyorlar. Eee, mesela şu an bir, eee, buluşma, bir ziyaret gerçekleştirdiğinde herkesin elinde bir telefon, sohbet etme fırsatı olmuyor, eee, ama bu bayramlarda herkes birbiriyle sohbet ederdi, uzun süredir görüşmeyen insanlar görüşürdü, daha sıcak olurdu, işte, eee, daha içten olurdu. Ama şu an böyle bir şey yok. Yani, şu an tabii insanlar ekonomik kaygı da yaşadıkları için.
Evet. Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru. Evet. Çok doğru. Onda onda da haklısın. Hem işten zaten evlerine ancak yetişiyorlar. Iıı, zaten bütün günleri insanların yollarda geçebiliyor. Bu arada tatil günlerini bir fırsat, yani, bayramları aslında bir fırsat belirleyip tatile dönüştürüyorlar. Yani, baktığın zaman, evet, onlar da belki haklı. Çünkü zaten, ııı, senenin verdiği bir koşturma ve yoğunluk var. Diyor ki, "Bari 3 gün kafamı dinleyeyim." ama bir yandan da, işte, bu gelenekler, örfler, âdetler ya da s hoş sohbetler, aile bütünlükleri de bir nevi kayboluyor, diyebilirim.
Aynen öyle. Kesinlikle. Kesinlikle.